Allora sì assolutamente, cioè, come ti dicevo prima ci sono state varie fasi. Ehm, un'altra cosa simpatica che mi ricordo qualche anno fa, io ero andata a casa di mia nonna, mi aveva, mh, dato un po' dei suoi, mhmm, vestiti che non non usava più e mi aveva dato questo questo scatolone di camicie di seta, tutte di colori diversi e io mettevo sempre queste camicie, cioè, tra l'altro era un periodo in cui, uhm, c'erano <exhales> molte feste, sabato sera, eccetera. Io mettevo sempre queste camicie ogni volta di colore diverso. Adesso per esempio non cioè, non le uso più come prima, magari ne uso una volta ogni tanto, però, ehm, sicuramente c'è stato un periodo caratterizzante di quello, ma un po' tutto. Poi secondo me, cioè
Ecco. <chuckles> Ah. È bellissi Okay. Ah meraviglioso Ah, okay, sì, sì. Che bello. Però ecco, no, una domanda era inerente alle camicie, te le aveva date tua nonna o le avevi trovate insomma? Era
Sì. No, me l'aveva me l'aveva proprio date mia nonna. Io ogni tanto quando vado da mia nonna
Sì. Ah, quindi lei felicissima, no, in quel momento quando le indossavi.
Ah, sì, sì assolutamente. Sì, sì, sì. Anche perché poi lei è mhmm, mia nonna è molto brava a fare a maglia, quindi io mi ricordo che quando ero piccola, ehm, mi faceva tante cose, cioè tipo i maglioncini, vestitini. Il problema è che io sempre cioè, da sempre, anche da quando ero bambina, ho sempre avuto questa cosa di non tra virgolette, ehm, "piegarmi" a quello che volevano che gli altri indossassi.
<giggles> Ah, bellissimo, certo. Carine, sì. Ah-ah. Ma le esatto, un po' quello che diceva la mamma, eriu eri un po' padrona anche del tuo stile da pi
Esatto. E quindi cioè, c'era questa situazione un po' cioè, un po' spiacevole di lei che mi faceva tutti questi vestitini e io che cioè, li mettevo 1 volta all'anno per fare contenta lei, ma in realtà non cioè, non non erano proprio il mio. Ehm
Facevi il broncio tu. Non eri cosciente. <giggles> Però co' le camicie, ecco, l'apice, no, della felicità perché
Esatto, no, esatto. Le camicie poi crescendo uhm, tipo qualche Natale fa le avevo detto che mi avrebbe fatto piacere avere un maglione con gli alberi di Natale, lei me l'ha fatto. Quindi poi, cioè è s mhmm, è è carino anche riuscire poi crescendo riesci ad esprimere anche di più quelle che sono, mhmm, i tuoi gusti e e riusciamo ad incontrarci di più così siamo contente entrambe in questo senso.
Bellina. Carin Assolutame Certo. Ver esatto, <chuckles> ma anche la consapevolezza, no, di alcuni stili che da piccoli sono assolutamente anche un po' imbarazzanti, no, quando uno immagina le cose di lana, le cose fatte a maglia, invece oggi tra l'altro sono anche tantissimo, no, alla moda, quindi stanno ritornando e tutte le nonne felicissime che sferruzzano insomma, <giggles> per le proprie nipoti. Però ascolta in qualche modo anche visto che sei giovanissima, no, uhm, in qualche modo i social o comunque internet hanno influenzato i appunto il tuo stile in qualche modo appunto?
Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, vero assolutamente. <giggles>